数年前から今日は、じゃ、あの、悩みがあって、今日はお話を聞いていただきたいんですね。で、可能であれば、ちょっとアドバイスができそうであれば、教えていただきたいんですけど、ま、数年前から個人事業主として働くようになって、あ、収入っていうのはこう、ま、そこまで会社員時代と変わってなくて、むしろ自由な時間っていうのは増えたんですけど、そこから貯金や予算の習慣っていうのが身につかないんですよ。
はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。
なんかね、あの、時間ができれば、こう趣味に使ってしまったり、友人と会ってちょっと飲んでお金を使ってしまったりして、結構やっぱり月末になると、こう何て言うんすか「あ、こんなに使ってるんだ」とか予算、以上に使ってるなっていうのがあって、ま、きちんと金銭の管理ができてないなって、自分でも強く思うようになったんですね。
うーん。 うーん、なるほど、あの、そうですね、会社員時代とかだったら、まあ、そうですよね、固定で給料がいくらってあったと思うんですけどうん、だいたいこう収入面では変わらないと <coughs> おっしゃってたんですけど、あれですかね、あの、その入ってくる、給料も、日にちとかは何日とかって変わってきたんすか？
はい。 そうですね。 はい。 あ、実際、給料が、あの、ま、いい会社員自体は月に1回だったんですけど、あの、給料日が。で、今だと週に、よあの、1回は、あの、給料日があるんですね。
はい。 あ、週に1回なんですね。はい。
はい、だから月4回あって、あ、そこにこう分かれて入ってくるんですけど、ま、その中でやっぱり1週間入ってきたら、よしこれだけ予算があるからこれぐ使ってこれに使ってこれ使おうみたいな、1週間単位でこうなんか色々使っちゃうんですよ。
はい。 ああ、そうですよね。
はい、それが逆に良くないのかなとも、おも思ったり、なかなかあのそうですね、あの管理が難しいなと思ってるんですよ。
うーん、そうですね。管理なかなか難しいですよね。うーん、なんか貯金とか、そういう面であの、やっぱりこれからどんどんしていきたいなとか、貯めていきたいなっていうのはあるんですかね。
はい、ん。 はい。 そうなんですよ。これから貯金をして、実際こうコロナであの海外から日本に帰ってくるってことがあって、今母と住んでいる状況でして、できれば今後はあの一人暮らしそろそろ始めようかなと思って家を探してるんですけど。
はい。 はい。
なかなかこれ、いい予算とこう折り合いがつくようなところがまだ見つかってなくて。
ああ。なるほど。
はい。
一人暮らしってどのぐらいまでにしたいなとかあるんです
そうですね、来年さんがつ4月までにしたいなと思ってますね。
あ、3月4月。一人暮らしした後とかも、こう、なんかその先では将来的にお金貯めときたいなとか、なんか買いたいなとかあるんですか？
はい。 そうですね、お金貯めたいなっていうのと、できればこう年間の半分を海外にあの生活基盤を移したいなって思いがあって。
あ、いいですね。
はい、ま、それをちょっと今考えながらどういう風な生活スタイルがいいかなって自分とこう自問自答してるっていうとこなんですけど、やはりそうなるとお金って、ひすごく重要じゃないですか。
そうですよね。
はい、それがあんまり管理できてないっていうところで、こうあんまりちょっと自分自身のこうやるせなさって、かなんか嫌悪感になってしまうんですよね。管理不足が、うん。
うーん、なるほど。はい。実際にその今の収入と週単位でこう収入が入って使ってしまうっておっしゃってるんですけど、うん、どのぐらいこうあの何て言うんですかね、もう一切貯金ができてない状態ってことですかね。
はい。 はい。 そうですね、今一切貯金ができてないですね。
うーん。
なので、こうね、やっぱりこう趣味もこう、ここ1年ぐらい新しく趣味でダンスみたいなことを始めてしまって、それでこう何て言うんですか、その週に何回か交通費、こう¥1500ぐらい出して、往復で。移動して、レッスンを受けて、で、時にはパーティーに行ったり、その中の知り合った友人と食事に行ったりっていうことをしてるんですよ。
はい。 はい。 ああ、なるほど。はいはい。
そうだ、そこで、こう何て言うんですかね、こうお金を使ってしまって、楽しいからっていうので、あんまり後先考えてない行動だなって自分自身でも思ってしまうんですよ。
うーん、そうですよね。なんか今までこう管理とかって特に、なんかアプリとか家計簿とかで特にされてこれこられなかった感じですか？
以前マネーマンマネーフォワードっていうところを、うアプリケーション使って、自分の、あの、支出っていうんですか、全部つけていってたんですけど、ある時からそれをやめてしまったので。
はい。 うーん。
はい、だかなかなか、今できてない状況ですね。
なるほど。それ続かなかったのって、なんか、やっぱり、面倒くさくなっちゃったとかそんな感じなんですかね？
あ、その通りです。面倒くさいなって思っちゃって。
うーん、うーん。そっか、そっか、買い物とか、ま、その、メインでこうお金を使ってしまってるところでって、やっぱ、その、食事的なところ、趣味とか食事的なところですかね？
はい。 そうですね、趣味と食事ぬ的なところと、あとは、なんかい交際費ですね。
ああ、交際費か、そうですよね。
はい。
うーん、色々かかってくると思うんですけど、なんか今までこう、貯まらないなっていう中で、うん、試してきたこととかってそのマネーフォワード以外でもあるんですか？
はい。 ああ、そうですね。こうビットコインを買ってみたり。全然関係ないんですけど。それでちょっと増えるかなと思って挑戦してましたけど、あまりちょっとギャングル感ギャンブルの要素が強すぎるので、自分には向いてないなって感じましたね。
あ、はいはいはい。はい。 はい。 ああ、そうですよね。それ以外で言うとこう、銀行とかではなくて、今、色々 NISA とか色々あると思うんですけど、そういうものは特にはい。あ、なるほどですね。うーん、そうですよね。ま、でも、その根本的なところを、収入がやっぱ週に4回あって、どんどんどんどん使ってしまうっていうところをなんとか、こう、していきたいところですよね。
うーん。 はい。ま、NISA とかは手出してないですね。 はい。 そうなんですよ。そこ何とかしたいなと思いと、あと収入もっと増やしたいなって思いも湧いてきてそう、で、趣味が、ね、もう少しきちんと続けれたらなって思いますね。
うーん。 そうですよね。今実際この趣味と、あの、娯楽というか、交際費とか、お食事とかで使ってる分とかって、これは、ちょっとなかなかもう少し制限するのって難しそうですか？
うん。 そうですね、少しずつ制限しようかなと思って減らしてるんですよ、今は。
あ、今減らされていってるんですね。
はい。はい。だただそこでこう出会いがあったり、こうパートナーができてきたりすると、やっぱりその恋人としてのこう、あのお金っていうのまた必要になってくるんですよ。
ああ、そうですよね。それはかかりますもんね。
はい。そうなんですよ。それがこう食費事代だったり、ま、結構もう大人の女性が多いので、基本的に向こうから割り勘っていうのを提案してくるんですけど。はい。でもあとはなんかプレゼント買ったりとか、と、ちょっとしたなんか費用であったりとかっていうのは、かさんでいくので、なんかうまくこうやりくりできてないなって思いがあるんですね。
はい。 はい。 ああ、そうですよね。うん、それで言うとこう、確かに交際費とかね、食事とかは、まあ、楽しい一面もあったりとか、ああ、生活ではなかなか外せられないかなと思うんですけど、普段の食事とかってどうですか？あの外食が多かったりとか、そういうのは特にないですか？
はい。 はい。 そうですね、外食が多くなっちゃいますね、やっぱり出かければ。
そうですよね。家でその食べられる時とかは作ったりとかよくされてるんですか？
うん。 ああ、します。家では、うん、簡単なものを作ったりしますし、母と住んでるところはあって、彼女がま仕事から帰ってきて、なんか作ってて、それを食べたりっていうのもありますね。
はいはい。 ああ、なるほど。どうですかね、なんか、食事以外のところで、なんかここは、もうちょっと、あの、節約できそうだみたいなところとかってあったりしないんですかね？
そうですね、そこも結構自分なりにこう下げてきたっていうのがあるので、ちょっと学校みたいなとこで学んでたんですけど、そういったものをちょっとやめてみて。
はい。 はい。
はい、であとは、ま、サブスクリプションをかさんでるものについてはちょっと減らしていくっていう努力をしてますね。
ああ、そうですよね。サブスクって実際どのぐらい、やられてたんですか？
はい。 そうですね、以前月¥20000払ってそのなんか AI の学校っていうのを行ってたんですよ。で、この AI の学校っていうのも自分自身で結構やる気があればできるなっていう思いになったので、1度解約して。
はい。 うーん、はい。
はい、でそれを浮かして、であとは何て言うんですか、こう健康を測れるこう指輪みたいなのがあって。
はい。
はい、健康状態をはいる、アイウォッチみたいなもんなんですけど、はい、で、それを月¥1000ぐらい払ったのもやめてみて。
はい。 うーん。
で、やっぱりネットフリックスとあのスポティファイっていうのは日々使ってるので。
なるほど。
はい、そこはあまりこうね、あの、辞めるっていうような決断はしてないですね。
うーん、そうですよね。ま、あの、お、置きたいものというか、あの、残しておきたいものはあの、全然残しておいていいかなと思うので、うん、そういう意味ではやっぱり、家計簿みたいなもの
はい。 はい。
少しこうめんどくさくても、紙に書くとか、あの、それこそ最近で言ったらエクセルでこう管理されている方も多いっておっしゃってるんですけど、その辺とかも、ええ、なんか始められてみてもいいかもしれないですね、新たに。
はい。 おおそうなんですか？ そうですよね。うん。エクセルで要は記入していくんですか？
あの、そうみたいですね。あの、よくこう、皆さん、何て言うんですか、家計簿のアプリとかって決められたものが多いじゃないですか。
うん。 はい。
なんか、例えば、温泉行ったとかっていうの何費用にすればいいとかって、なかなか分からなかったりええ。そういうところを、あの、エクセルでグラフとか表って簡単に作れてるみたいなので
そうなんすよ、うんうん。 ああ、なるほど。
うん、自分がよく使う項目をこう出しておいて、いくら残るのか、で、予測をいくらあの、残せそうなのかっていうのも、自分なりに作ったもので立ててみると、もしかしたらいいかもしれないですね。
はい。 なるほど。いや、そうですよね。うん、そういったところを意識するっていうのも、なんかわかりやすい、ま、一番自分が入力しやすいものっていうのを見つけるっていうのがいいんですかね。
そうですね。やっぱりあの、今一番こうかかってるものが、どのぐらいかかってるのか、で、抑えられるところが少しでもないのかって、少しずつやっぱり見える化してあげることによって、あの、分かってくるかもしれないですよね。
はい。 はい。 なるほど、いや、見える化ってすごく重要ですね、今日お話ししてたら。それが毎月グラフになってて「あ、この収入でこんだけ使ってたら、こうなるわな」っていうのをグラフで見ちゃうと、やっぱりなんか、節制しようってなりますもんね。
うん。 そうだと思います。やっぱあとは週単位で入ってくるっておっしゃってたじゃないですか。うーん、それも週単位でね、いくら入ってきて、この日にいくら払わなきゃいけないとかっていうのも管理しやすいかもしれないですね。
うん。 はい。 ああ、確かにそうですよね。その、管理ができるっていうことがすごく重要ですよね、今日お話聞いてると。
そうですね、おそらくそうなってくる。あとはなんか目標ね、達成したらあの、なんかしらあの、あってもいいかもしれないですね。
うーん。 そうですよね。やっぱりその中でこう、投資をして自分の収入を増やしていくような考えって重要だと思いますか？
あ、そうですね。やっぱり収入も少し増えていけば、あの、少しでも気持ち的にも楽になっていくと思うのでええ、ニーサを始めるとか、あの、いいものがあれば、あの、リスクがない範囲で無理ない範囲で試してもいいかもしれないですね。
うん。 はい。 いや、間違いないですね。うん。 はい。 ああ、確かに。いや、そういうこともちょっとね、全然試せてなかったんに、色々勉強していこうかなって思うようになりました、今。
あ、そうですね、大変だと思うんですけど、ま、無理ない範囲で趣味とかやりながら、やっていかれるのがいいのかなと思います。
はい。 そうですよね。いやなんだろう、今日ちょっとお話さしていただいて、何て言うんですかね、この自分の予算管理の甘さっていうのも再度気づいたので、なんか、エクセルであったり、もっと自分が分かりやすいこう、グラフっていうのを作って、あの、一度また挑戦してみようかなって思う気持ちになったんで、話せてすごく良かったです。
あ、良かったです。是非色々試していって、あの、無理ない範囲で頑張ってみてください。
はい、今日お話聞いていただきありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい。